Мгм. А, скажи, пожалуйста, понятно, что тебя, вот ты сказала, что тебя расстраивает реакция родителей, а, но вот, э, если подумать, э, как ты думаешь, почему они реагируют именно так, как они реагируют? Что ими движет?
Да. Ну, я думаю, вот это больше их какой-то интерес, да, что у меня, ну, как они себе представляют, что партнер у меня должен быть, да, только нашей национальности, вот, русскоговорящий. Чтоб, ну уже завязались, э, такие отношения, чтоб и они, да, могли общаться. Я думаю, это их страх, что они не смогут, да, когда я их познакомлю. Ну полноценно там пообщаться и понять этого человека.
Мгм.